Hmm, mm.
Mm, so kaya minsan laging 'pag gano'n. 'Pag kunyari, hmm kailangan ko ng service water tinatanong ko muna agad kung <breath> ano ba, kung mineral na siya, o <gasps> kaya 'pag ano naman, may kasama ako, eh, siya muna yung iniinom. Titikman niya muna, tapos sabihin niya sa'kin kung mineral. <gasps> Oo, <gasps> 'Pag hindi mineral, tapos wala naman akong option, edi magba-bottled water. Oo, parang do'n do'n
Kung tap. Hmm. Kung ano lasa. Oo, ah. <chuckles> Bibili ka na lang. Oo, oo minsan kasi ang mahal eh. Ang mahal ng bottled water, sobra, ano?
Mm. Totoo, nasa Boracay ako no'ng last year. Magkano yung bottled water do'n sa isang in kinainan namin? 100.
Mm. Ah, talaga? Grabe naman 'yon. Ah, baka yung isang mamahalin na ano 'yon, yung Hope, 'di ba yun, mahal yun?
Oo, yung <chuckles> Oo 'yon nga yung hindi eh, parang gano'n nga. Oo, oo yung kakaiba 'yong ano niya. Oo 'yong kakaiba 'yong itsura ng paglagyan niya. Ayun, basta 100 isang bottled water, ang mahal.
Evian eb bukod sa Evian oo, 'yon yung pink tsaka blue.
Mhm.
Mm, grabe tubig lang, 'no? Kaya ayan, talagang ano eh, yung paggamit talaga natin ng plastic sa bahay, malaking ano tulong para, ano, ah, makaano sa basura. Um
Oo. Oo. Oo, lalong-lalo na sa basura, makatulong sa kalikasan, 'di ba. Mm.
Mm. Mm. Nagre-recycle din ba kayo nung ano, nung mga kunwari, nagpa-deliver tapos yung lalagyan na microwavable? Kasi plastic din siya eh. Mm.
Oo. Ah, oo, oo. Ah, oo. Oo, puwede pa yung gamitin paglagayan ng ibang ulam, 'di ba? <chuckles> Mm.
Oo, oo. Kami din ginagawa namin kaya lang depende, do'n sa nakalagay. Kung kunwari
Hm, <gasps> Oo, 'pag sobrang greasy, tinatapon ko na talaga.
Oo, 'di ba? Mm, kami din, gano'n din, tinatapon. Mm. Oo nga, ganda ng usapan natin, nagutom tuloy ako kahit na Tupperware lang. <chuckles> Salamat!
Ay, maraming salamat! Mm. Ingat ka lagi, oo. Paalam!